Ha, những cái ý mà bạn liệt kê ra á, mình thấy là mình có cả 3 luôn. Nói chung á, là trước tiên với mình đi, là mình muốn, gọi là, lưu giữ kỷ niệm á. Tại vì nói thật với bạn luôn là một ngày của mình, mình đi làm, mình đi học, mình làm đủ mọi thứ á. Mình cảm thấy là có rất nhiều những cái chuyện hay ho á. Nên là đôi khi mình cứ, kiểu, gọi là, mình cứ để một cái ngày mà trôi qua mà không ghi lại, mình cảm thấy nó rất là đáng tiếc. Thế nên là mình rất là, gọi là, muốn lưu giữ lại những cái kỷ niệm đấy á. Và bên cạnh đấy đi, chắc là mình cũng muốn, gọi là, gọi là, lưu lại những cái cảm xúc của mình á. Tại vì mình thấy cảm xúc của mình nó, gọi là, lên xuống thất thường lắm. Thế nên là đôi lúc là mình viết nhật ký ấy, mình cảm giác là mình, gọi là, theo dõi lại được á, và xem là có những cái thời điểm nào á, hay là có những cái khoảng thời gian đặc biệt nào không, mà mình, gọi là, hay bị, gọi là, kiểu, tuột cảm xúc á. Đó, với cả thêm 1 cái nữa đi, chắc là mình cũng, gọi là, muốn theo dõi những cái thói quen của mình á. Thì hiện tại mình cũng đang rất là, kiểu, chăm tập thể dục này, với cả chăm đọc sách á. Mình nghĩ là cái việc là thỉnh thoảng mình viết ở trong nhật ký, mình, gọi là, lưu lại những cái đấy á, nó giúp cho mình, gọi là, nhìn được những cái thành tựu mà mình, kiểu như là, kiểu, mình giữ chuỗi được á, giữ chuỗi những cái thói quen khác của mình á. Thế nó tạo cho mình một cái động lực khá là hay. Thế nên là, đó, chắc là mình cũng chỉ có, kiểu, 3 cái mục đích chính đó thôi trong khi mà mình muốn, gọi là, viết nhật ký á.
Ồ! À! Ừm, hiểu. À, cái nào nữa bạn? Ừm. Ờ, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Ừm. Đúng rồi. Ừm, thì mình mình hiểu cái mục đích để mà viết nhật ký của bạn rồi á, thì để mình hỏi thêm nha, ừm, đó giờ á, bạn có thử viết theo một cái kiểu nhất định nào chưa? Giống như là viết một một cái khung giờ cố định, hay là đặt mục tiêu mỗi lần viết là phải viết như thế nào, hoặc là hay là chỉ viết theo có cảm hứng thôi, hoặc là trước đây là bạn có từng viết rồi bạn bỏ chưa?
À, trước đây là mình hay, kiểu, mình cứ hay viết á xong mình lại bỏ một thời gian rất là dài á. Giống như bạn nói á, là mình hay, kiểu, rất là viết theo cảm hứng, cảm xúc luôn nha. Hôm nào mà mình cảm thấy là nó xúc cảm, nó dào dạt này, có nhiều chữ trong đầu, nó bay bổng á, là mình mới viết. Đó. Đúng rồi, nhưng mà cái tình trạng này á, nó xảy ra là, kiểu, ít nhất là cũng phải, kiểu, 1 tháng 1 lần đi thì mình mới có nhiều cảm xúc như thế á. Thế nên là mình bị một cái là, đấy, có những tháng á, 1 tháng mình chỉ viết 1 lần thôi, có những cái khoảng thời gian mà mình bận quá đi, là 2 tháng mình mới viết 1 lần á. Thế nên mình cảm thấy nó cứ bị, gọi là, nó đã ngứt ngắt quãng thời gian đó bạn, mình thấy cái thói quen nó không được duy trì đều đặn thường xuyên á. Thế nên là mình cảm thấy là nó cứ, kiểu, lúc mình viết á, nó cứ như là những cái mảnh chữ nó chắp ghép vào với nhau á, chứ nó không có một cái câu chuyện nó hoàn chỉnh gì hết á.
À! Ừm, viết theo cảm xúc, đúng hông? Ừm. À! À, mình hiểu. Ừm. À! Thì giống như của bạn là như bạn đang nói là bạn viết là tùy theo hứng, đúng hông? Kiểu, hôm nào mà thấy mà dạt dào cảm xúc, hôm nào thấy, gọi là, kiểu, có hứng viết thì mới viết, đúng hông nè? Thì hông biết á là còn cái yếu tố nào ngoài cái đó hông? Giống như là mình hông biết là mình có bị thiếu thời gian hông giữa việc làm với việc học, rồi về có, ờ, bị ít thời gian để mà viết nhật ký hông? Tại vì mình nghĩ là mỗi lần viết chắc cũng phải cỡ 15-20 phút đồ nè.
Đúng rồi á.